Oke oke. Nah, jadi kan, eee, akhirnya kamu memutuskan nih untuk tidak melanjutkan, eee, langganan di Disney, terus kamu gimana, tuh? Eee, kepilihan mana lagi, tuh?
Iya. Benar benar. Akhirnya aku cari plat lagi kan Kak, nih, cari platform streaming lagi nih kan, eee, antara Prime, sama Netflix. Tapi, waktu itu, Netflix tuh paling mahal Kak berlangganannya. Jadi, awal-awal Netflix keluar itu kan harganya sekitar 100 ribuan Kak, dan Prime tuh harganya masih 50 ribuan. Buat aku yang ingin mencoba-coba, setelah menghabiskan masa, apa, trial-nya itu, "Lumayan nih ah, enggak terlalu mahal" Gitu. Terus, di Prime tuh juga kayak ada film produksi Prime-nya gitu, Kak. Jadi, bukan film yang sering aku tonton, jadi bener-bener mereka nge-update terus, eee, film dari produksi mereka sendiri, gitu kan. Dan ini lumayanlah Kak, ini di Prime ini aku dapet berapa bulan gitu sampai, eee, udah lama-lama, kayaknya aku waktu itu ada kayak, apa ya, kayaknya sibuk kerja, atau apa, aku tuh paling nonton tuh sebentar banget, ka kayak sebulan tuh cuman sekali, dua kali, ah sayang juga kan Kak kalau kayak gitu, ya? Akhirnya, di Prime aku nggak awet juga tuh, Kak.
Oke. Apa, tuh? Oke. Iya. Oke. Heeh. Heeh. Oke, iya iya iya. <chuckles> Karena, eee, ini ya, alasan irit lagi ya, atau mubazir mungkin ya, lebih tepatnya, ya?
Iya, gitu. Mubazir, Kak, bener bener mubazir. Karena, eee, kalau misal aku nonton cuma sebulan, dua bulan apalagi Kak, yang aku kurang suka dari fitur Prime ini Kak, dia tuh nggak bisa ditonton di laptop gitu loh. Jadi, harus benar-benar di handphone, Kak. Nah, jadi kita tuh kayak susah buat nonton bareng keluarga tuh susah akhirnya. Ini yang salah satu akhirnya aku memutuskan, "Ah, nggak asik ah, kalau aku langganan yang paling murah," gitu kan, "tapi nggak bisa nonton aku di laptop," gitu, "cuman aku bisa nonton di handphone sendiri kan, jadi nggak bisa nonton bareng akhirnya."
Heeh. Oh, gitu. Heeh. <chuckles> Heeh, iya iya. Oke. Oh, ternyata waktu itu, Prime itu tergantung device yang didaftarkan, gitu, ya? Tidak tergantung dengan akun emailnya, gitu, ya?
Kayaknya t Oke, kayaknya sih tergantung ini juga sih Kak, apa namanya, langganan yang kita ambil. Kebetulan aku ngambilnya itu emang yang kayak 1 device, gitu, Kak. Tapi kalau n kalau di Netflix kan, 1 device-pun kan udah bisa di laptop juga, ya, Kak, ya? Nah, ini tuh nggak bisa sama sekali kita pindahin akun kita di laptop, Kak. Jadi bener-bener cuma bisa di he handphone aja, gitu. Dan, menurut aku nih akhirnya rugi, kita nggak bisa nonton bareng-bareng, gitu.
Oh, gitu. Heeh. Oke.